<chuckles> Oke oke, tapi, berarti tetep ya, jadi momen kumpul, walaupun nggak selalu masak, gitu kan, akhirnya beli, gitu. Itu tetep jadi momen rutin setiap malam, ya, Kak, ya, kebiasaan kebia kumpul, eee, keluarga ini, ya?
Betul, Kak. Iya, Kak, seru juga sih sebenernya, tapi kadang juga nyebelin, ya.
<laughs> Nah, ini deh Kak, kalau nih, aku mau nanya terakhir, nih. Kalau misalkan Kakak kan Kakak kerja ya, tadi bilang ya, eee, sebenarnya merindukan nggak sih momen ini? Walaupun kadang tuh kesel gitu, sering ditanya tanyain aneh, gitu kan?
Betul. Mmm, dibilang kangen nih gimana ya, Kak, ya. Ya, kadang kangen, kadang males sih, makan, makan aja gitu kadang di luar. Kadang aku sampai rumah udah kayak, "Udah udah udah udah makan," gitu, ikut aja di sini, nanti nggak makan.
Oke. Mhm mhm. Tapi nggak ada maksud untuk menghindari rutinitas itu juga ya, berarti ya, Kak, ya?
Gitu sih aku. Enggak sih, Kak, kan memang, apa ya, kalau misalnya aku pulang nih ya, aku kan pulang kerja masih sering nongkrong nih, sama temen-temen, ya. Nongkrong. Nah, kan kasihan juga tuh kalau misalnya pada nungguin aku pulang. Mau masa mau makan jam 10:00 malam, anda? Ya, kan, nanti anda asam lambung, udah mendingan makan dulu aja deh, udah saya di luar saja, nggak papa.
Iya. Mmm, jadi udah lewat deh, jam makan malemnya, ya. <laughs> Iya, betul, bener bener bener. <laughs> Oke, kalau kayak gitu, seru banget sih, Mas, ini ternyata, apa ya, momen-momen atau kebiasaan kumpul keluarga pas makan malam tuh juga akhirnya bisa jadi 1 habit kan, gitu ya. Berarti bisa dilanjutin kalau udah berkeluarga juga, momen kayak gini tuh dibangun lagi, gitu kan. Iya.
<laughs> Bener. E semoga ya, Kak, ya, kalau misalnya aku nggak males dan istriku juga nggak males nantinya. <laughs>
<laughs> Oke deh, kalau kayak gitu, makasih banyak ya, Mas, untuk cerita-ceritanya.
Oke, Kak, sama-sama, senang bisa berbagi.